É verdade, você pode ali jogar um um vôlei, né, colocar o pé na grama, eh, acostumar também a criança desde pequenininha, né, a tá ali do lado de fora, na natureza. Dá para levar o cachorro também. O parque é um lugar assim, <clicks tongue> eh, que tá todo mundo, né? Eh, e aí, lá em Barcelona eu via todo mundo aproveitando muito o parque e eu comecei a aproveitar também, ir pro fim de semana, às vezes eu ia lá, fazia yoga, eh, tinha até um barzinho ali no meio do parque que, eh, fazia a roda de samba no domingo. E aí você ia sim, você
Aham. Uhum. É. Aham. Nossa, mas porque tem brasileiros muitos brasileiros?
Tem muito brasileiro, muito brasileiro, mas ia assim todo mundo, gringo, va espanhol, todo mundo ficava ali naquela roda de samba e estava sempre muito recheado de gente, é velho, novo, criança, cachorro, todo mundo ali aproveitando. E eu acho que também traz aquela <clicks tongue> ah, como fala? A melhora, eh, pra você respirar, né. Se você mora em um lugar que tem árvore, eh, tá menos quente também, eh, ali em Barcelona eu acho que os espaços verdes são muito bem cuidados.
Aham. Ai que legal. Ah sim. E muda muito, né? Aham. No geral, Barcelona faz muito calor, assim, é calor o ano todo ou você tem as estações mais bem definidas, assim, tem inverno também, o inverno é mais rigoroso, como que é?
Uhum. Tem, tem as estações definidas, mas não é tão frio no inverno, né. Eu acho que o mínimo que eu peguei lá foi sei lá 8ºC bem de manhãzinha, durante o dia já vai dando uma aumentada, vai ficando ali vai che chega aos 12, 15, então não é tão rigoroso.
Ah, tá. Ah, então dá pra aproveitar o ano todo, assim, não tem <laughs>
Dá. E lá faz bastante sol, eh, então assim, mesmo que tá o inverno, tem um solzinho, você vai ver o o o sol, você vai ver o céu azulzinho ali, eh, mas quando é verão também o calor é forte viu, o calor é 36ºC, 35 é de castigar.
Ah que legal. Aí Então Faz muita diferença, então, essas áreas verdes, né, porque só a sensação que dá é bem melhor, né, do que
Faz muita diferença, porque se fosse igual a São Paulo que você tá falando, aí imagina trinta e seis graus em São Paulo, você não tem uma árvore pra você entrar debaixo pra ter uma sombrinha.
Aham. É muito ruim. É muito mais quente, muito mais quente, nossa, fica terrível assim. Realmente te faz muita diferença, né? Seria bem melhor se tivesse bem mais árvores, sem dúvida alguma. E se tivesse cuidado, né, também, porque não adianta só plantar árvore, né? Tem que ter manutenção, tem que cuidar, tem que podar, enfim, né? Muita coisa.
Muito mais. Também. Exato, é tem que fazer a poda, porque ele pode estar pegando num fio, né? Pode estar ali o um uma raiz na calçada atrapalhando pra alguém cair. Tem vária eh realmente a a manutenção também faz parte, né?
Sim.